Oppure, ancora, specialmente mio padre e mia sorella, non si parlavano, ma addirittura per mesi. Per me questa è una cosa sì, sì.
Addirittura, cioè ma per magari per una piccolezza successa nelle mura domestiche, padre e figlia non si parla. Ma secondo te era più per orgoglio, per rancore, per non farsi vedere debole? per or okay, <laughs> va bene. <chuckles>
Esatto, ma ti dico che Per orgoglio, al cento per cento, sì. Infatti guarda, mi è capitato anche a me di recente di subire questa cosa qua, proprio da parte di mio papà, che non mi ha parlato per 2 o 3 mesi, addirittura e inizialmente ero arrabbiatissima per questa cosa, poi mi sono resa conto che ognuno <chuckles> è responsabile delle proprie azioni e io, mhmm, non voglio, mhmm, portarmi dietro questo fastidio, che è un una cosa che è legata a lui, quindi io sono responsabile delle mie azioni, delle mie scelte e scelgo di assolutamente non prendere questo esempio e di, mhmm, anzi, imparare che questo comportamento non va bene, e
N okay. Certo. Anche perché è molto d più facile, ehm, che tu provi a cambiare e a capire che i s giusto chiedere scusa che fare farlo capire a papà che, magari, ha già una certa età, ha un'altra ha avuto un'altra educazione. Quindi, lui è proprio come si suol dire, di coccio e non vuole cambiare non vuole cambiare idea. Cer
<chuckles> Esatto. <chuckles> Bravo, esatto. Infatti guarda, mhmm, poi dopo ad un certo punto lui ha iniziato a cedere e ehm, ha iniziato a, uhm, chiamarmi, a parlarmi di punto in bianco sempre, eh, da un momento all'altro. Non si sa bene qual è il punto in cui decide che è arrivato il momento di far finta di nulla.
Ma magari tua sorella o tua madre, gli han detto: "Dai, non far così, chiamala che"
Ehm, guarda, <chuckles> ti dico, mio papà è abbastanza di
Magari se l'hanno un po' s l'hanno un po' smussato.
è come dicevi tu, è un po' di coccio. Infatti, quando litiga con mia sorella o con mia mamma, tutti quanti diciamo: "Guarda che basta, sei tu che stai andando avanti, lascia perdere, lascia correre". Però, per fortuna, nelle mie mura domestiche io ho avuto la fortuna di avere una mamma fantastica, veramente dolcissima, e
Che santa donna, faceva da paciere.